Ừm, bạn ơi, không biết là ấy, ờ, bạn có thể kể cho mình nghe một cái tình huống cụ thể khi mà, ờ, bạn quen một cái người trên mạng xã hội đi và bạn làm cái mối quan hệ đấy nó trở nên thân, ờ, thân mật hơn này, ờ, giống như là, ờ, ừm, thật sự hơn ở ngoài đời ấy.
Ừm. Ừm. À. À, à, à, mình hiểu. Ờ, để nói về cái mối quan hệ ở trên mạng xã hội ấy nha, mà nó, gọi là, thân mật hơn thì thật sự bạn biết đó bạn, thì bây giờ giới trẻ người ta thường sẽ quen một cái người nào đó thông qua các cái trang mạng xã hội. Hoặc là, ờ, thấy là, ờ, người ta ở trên, a, những cái ứng nền tảng ví dụ như là Tinder nè hoặc là Facebook nè thì người ta cũng có thể là kết bạn với nhau rồi sau đó là người ta làm thân với nhau rồi có thể là hẹn nhau đi uống cà phê nè, đi, a, đi đi chơi đi này đi kia á bạn. Và nói chung là cái việc mà giữ cái mối quan hệ chân thật á, ờ, giống như là một cái mối quan hệ trực tiếp ở ngoài đời là rất là khó, thế nên là
Ừm. Ừm. Đồng ý.
Ừm, muốn giữ được một cái cái mối quan hệ như vậy mình cũng sẽ có một vài cái ờ, mình cũng phải nên đi gặp người ta ở ngoài đời nè, đúng hông? Cũng như là mình tìm hiểu thêm về người ta nè.
<laughs> Đúng. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là phải, ơ, ừm, gặp mặt trực tiếp để xem, xem người đó như thế nào, có đúng giống như ở trên mạng không? Ơ, nhưng mà trước khi mà gặp mặt ở ngoài đời ấy thì bạn có, kiểu, bạn có lọc, ờ, bạn có lọc hồ sơ ở trên mạng xã hội không? Có nghĩa là bạn sẽ lọc xem là, à, cái người này người ta, ừm, a, ờ, thể hiện ở trên mạng xã hội như thế này thì chắc là người ta là người đáng tin cậy này, ờ, bạn có bao giờ lọc hồ sơ như thế để, ơ, lựa chọn, ờ, lựa cho một một vài cái người bạn mà để, ơ, gặp mặt trực tiếp ở ngoài đời không?
Đúng rồi. <laughs> Ờ. Ừm. Dạ đúng rồi. Ờ. <laughs> Ừm, vậy thôi mình sẽ kể cho bạn nghe, ưm, một câu chuyện, mình nghĩ là cũng khá là thú vị, cũng là một cái tình huống thật sự ngoài đời luôn ha. Ờ, ừm, là cái lúc đó là mình tham gia một cái ứng dụng là Tinder á bạn, và, ừm, và mình với lại người bạn này nè là hai người kết nhau, kết bạn với nhau ở trên mạng xã hội. Thì như câu hỏi của bạn của bạn, là, kiểu như là, mình có một cái tiêu chí nào đặt ra khi mình kết bạn với người đó hay không, đúng hông? Ờ, thì mình cũng có chứ, đầu tiên á nha, ờ, khi mà ở cái hồ sơ đó của mình á bạn, mình sẽ để những cái tiêu chí, ví dụ như là, ờ, chiều cao cỡ bao nhiêu nè, rồi sở thích của người ta là như thế nào nè, hoặc là người ta ở cái vùng vùng nào, có t có có phải là, ờ, ở gần mình hay không, rồi bao nhiêu tuổi, rồi, ờ, đại học vấn của người ta rồi tôn giáo các kiểu, nói chung là thông tin sơ lược cơ bản về người ta á bạn. Thì, ừm, mình đã có lọc, lướt qua với lại là mình lọc ra những cái tiêu chí đó, để mà người ta chỉ có thể là người ta, ờ, tìm được những cái người như vậy người ta mới cho là kết bạn với mình được, ờ.
Ừm. Ừm. <laughs> Đúng, đúng. À! Ừm. Đúng. <laughs> Đồng ý, đồng ý. Vậy là những cái tiêu chí nó cũng rất là chi tiết đấy chứ, nào là chiều cao như thế nào, rồi sở thích như thế nào, rồi vùng miền ở như thế nào nữa. Nói chung là cũng rất là chi tiết để mà, ừm, có thể là lựa chọn nh ít nha thì không biết là thật hay là giả, nhưng mà c cũng, ơ, tiết kiệm được thời gian, khi mà cứ phải gặp, ờ, tùm lum những cái người mà có những cái profile nó không có, ưm ờ, phù hợp, đúng không? Ờ, cũng tiết kiệm thời gian rồi cũng có cái, ưm, cái xác suất mà cái mối quan hệ đấy nó nó được, ờ, thành công cao hơn. <laughs>
Đúng rồi. <laughs> Tương tự thôi. Ưm, ừm. Đúng rồi. Ồ! Ờ, đúng rồi, nhiều khi <laughs> <chuckles> Đúng rồi, tại vì, ờ, họ ở trên đó á bạn, họ nhiều khi á nha mình biết là ờ, hông biết đâu là thật đâu là giả. Nhưng mà nói chung mình vẫn sẽ lọc ra những cái tiêu chí đó của mình là cái việc đầu tiên trước, rồi sau đó thì, ờ, kết bạn rồi nói chuyện, rồi thì mới hiểu được là, ờ, người ta có thật hay là có giả.
Ừm. Ừm, đúng, đồng ý. Thế thì sau khi mà bạn, à, lọc những cái hồ sơ đấy rồi thì bạn, ờ, kiểu, là bạn làm thế nào để bạn làm quen với họ? Và, ờ, sau khi mà làm quen xong thì bạn hẹn họ như thế nào để họ đồng ý ra ngoài, ờ, trò chuyện trực tiếp với mình nà?
Ừm. <laughs> <laughs> <laughs> Ừm, thì, à, mình mình chỉ kể cho bạn nghe thôi chứ thật sự là mình chưa có, gọi là, ờ, gọi là, sao ta? Gọi là, bắt chuyện trước với một ai đó nha. Nhưng mà mình, ờ, nhưng mà mình thấy là, ờ, các bạn nam hay bắt chuyện với lại các bạn nữ ở trên đó. Ờ, ví dụ như quan hệ của mình với lại một cái người bạn đi ha, thì người bạn này á cũng kết bạn với mình nè, rồi sau đó mình thấy những cái tiêu chí mà phù hợp với mình thì mình cũng, gọi là, chấp nhận. Rồi sau đó là hai người cứ nhắn tin, nhắn tin qua rồi nhắn tin lại như vậy á bạn. Thì thật sự nha, ờ, có những cái mối quan hệ á nó giống như là một cái duyên vậy đó bạn, chứ hông phải là tự nhiên người ta được kết nối với nhau đâu. Trong khi là tiêu chí mình lựa chọn, ưm, rất là ít, rất rất rất rất là cao luôn, tiêu chí rất là cao, ờ, mình mà mình gặp được nhau là một cái duyên, đúng hông?
<laughs> Ừm. Ừm. Đồng ý. <laughs>
Ờ, và đúng rồi. Và mình thấy ban đầu á khi mà nói chuyện với bạn này á nha, thì thật sự hông biết là đâu là thật, đâu là giả. Bạn này nói về những cái công việc của bạn này rất là, ờ, sao ta? Giống như là người ở trên trời rớt xuống vậy đó bạn. <laughs> Đúng rồi, nó hoà nó hoàn hảo quá mà mình không thể nào mình tin được luôn á. <laughs> Ừm.
Ờ, ờ. Nó hoàn hảo quá, đúng không? <laughs> Ừm. <laughs> Đúng rồi, nói chung là khi mà nói chuyện với một người trên mạng xã hội mà, kiểu, người ta thể hiện bản thân nó có có quá hoàn hảo thì cũng, kiểu, dấy lên cái nghi ngờ, đúng không? Ờ, cũng không thể nào mà tin được một trăm phần trăm hoàn toàn. Thế nhưng mà khi khi mà bạn dấy lên những nghi ngờ đấy thì bạn có yêu cầu là gặp mặt ở ngoài đời, trò chuyện trực tiếp để hai bên hiểu
Cũng sợ nha. Đúng rồi. <laughs> Chính xác.
Nhau hơn không?
Ừm, thật ra trời ơi khi mà dấy lên cái nghi ngờ thì đ đâu ai muốn đi gặp mặt đâu, đúng hông? Nhưng mà á, ờ, khi mà nói chuyện rồi, kiểu như, người ta cũng sẽ chứng minh bản thân của người ta. Bởi vì là người ta cũng biết rằng là, ờ, người ta cũng biết là, ờ, đối phương của mình nhiều khi đâu có phải là người tốt đâu, cũng là người thật thật, giả giả mình cũng đâu có biết đâu, cho nên là ai cũng sẽ muốn chứng minh bản thân của họ á, bạn. Thì ví dụ như anh này đi, ảnh nói là, ờ, ảnh học, à, thạc sĩ, ảnh tốt nghiệp thạc sĩ rồi hoặc là ảnh hồi đợt ảnh có đi làm MC, nói chung là làm rất là nhiều công việc xong mình cũng dấy lên nghi ngờ chứ. Nhưng mà nha, người ta có giấy tờ nè, người ta có đầy đủ hết tất cả các bằng chứng, ờ, người ta gửi qua cho mình coi. Như vậy á bạn, thì nó sẽ, gọi là sao? Xoa dịu đi cái nỗi lo lắng của mình á bạn.
<laughs> Ừm. Ừm. <laughs> Ờ, ơi. <laughs> À. Đúng, đúng, công nhận nha. Nói chung là, ừm, có, ơ, dấy lên nghi ngờ là người ta phải show bằng chứng ra liền, đúng không? À, có giấy tờ học thạc sĩ đàng hoàng này, rồi có hình ảnh đi làm MC đàng hoàng. <laughs>
<laughs> <laughs> Đúng rồi. Chính xác nè. <laughs> Trời ơi.
Để cho bạn cũng ơ, để cho bạn xoa dịu cái nỗi lo lắng ở trong bạn đi. Thế thì về phía bạn thì sao? Mà không biết là khi mà nói chuyện, ừm, khi mà tạo một cái, ờ, hồ sơ ở trên mạng xã hội cho bản thân thì bạn có, ơ, ơ, có có có ưu tiên cái sự chân thật không? Và khi mà trò chuyện với những cái người, ừm cái đối tượng khác ấy, thì bạn có ưu tiên cái sự chân thật không?
Đúng rồi. Ừm. Ừm, mình thì là một người rất là chân thật luôn á nha, cũng hông hiểu là hông có thích lừa ai hay là tại vì trên mạng xã hội có một mình mình thật. lúc đó là, nói chung là, mình sẽ luôn luôn thể hiện hết những cái thật của mình ở trên đó. Ví dụ như là, ờ, chiều cao nè, tính cách nè, sở thích nè, hay là cái này, cái kia, tất cả mọi thứ mình đều mình đều là chân thật 100%. Kể cả là khi mà người ta nhắn tin cho mình đó bạn, thì mình cũng thật cả. Nhiều khi anh này nói ví dụ như cái anh hồi nãy mà mình kể với bạn á, anh ấy nói là, ờ, anh ấy là tốt nghiệp là thạc sĩ rồi, rồi chụp bằng chứng cho mình coi. Còn mình mới nói là, ờ, em thì chỉ đang học đại học thôi, em cũng em cũng không có bất kỳ một cái giấy tờ nào để em gửi qua cho anh. Còn cái căn cước công dân thì em không thể nào em, a, gọi là, em công khai cho anh được, đúng hông? Nhưng mà ừm.
Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. <laughs> <laughs> Ừm, vậy là cũng chia sẻ thật thật thà với họ, đúng không?
Đúng rồi! Nhưng mà nói chung là mình cũng sẽ quan sát thông qua cái việc là, ờ, người ta giao tiếp như thế nào để mình đánh giá người ta là, ờ, có phải là một người tốt hay là không nữa á bạn.
Ừm. Ồ, đúng, đúng nha. Ờ, nói chung là cái việc mà chia sẻ Ờ, bạn nói đi.
Ưm, phải dựa vào trực giác nữa. Ờ, ý là cũng phải, a, thông qua đến cái trực giác của mình để mình quyết định rằng là mình xem thử là, ờ, cái cách nói chuyện của người ta nè, nó có phải là một người tốt hay không? Cũng phải nên kết hợp với lại giữa cái những cái lý trí của mình rằng là, ờ, xâu chuỗi hết tất cả mọi chuyện lại, vậy thì, ờ, câu chuyện người ta nó có cái sự liên kết nào lại với nhau hay là không? Thì mình mới có thể là, ờ, xoa dịu đi cái cái cái cái sự nghi ngờ của mình đó bạn.
Ừm. Đúng, đúng. <laughs> Ừm, đúng, đúng. Và đôi lúc thì chia sẻ cứ thật cứ chia sẻ thật lòng với họ thì đến lúc mà họ gặp mình thì họ cũng, kiểu, bớt bớt bị bất ngờ, bớt bỡ ngỡ, đúng không? Ờ, tôi như nào trên mạng tôi thế nào thì ngoài đời tôi như thế. Ờ, với lại là khi mà chia sẻ thật lòng, ví dụ như là cái người kia đi, người ta yêu cầu bạn là phải học thạc sĩ hoặc là phải có gia cảnh thế này thế kia, thì khi mà bạn chia sẻ thật lòng như họ thì bạn cũng lọc được, ờ, cũng lọc được người tốt với người xấu, cũng lọc được. À, hóa ra là chúng ta không có hợp nhau, không có phù hợp yêu cầu nhau. Thôi thì thôi, next luôn khỏi phải gặp mặt, đúng không? Nói chung là, ừm, cái việc mà thật thà trên mạng xã hội nó cũng mang rất là nhiều cái lợi ích. Nhưng mà nhá, có khi nào mà bạn nghĩ là cái việc mà thật thà quá ở trên mạng xã hội ấy, thì nó dẫn đến cái tình trạng mà, kiểu, ờ, có rất là khó kết nối được với những cái người, ờ, khác không? Hoặc là, ờ, khi mà thật thà quá thì rất là dễ bị lợi dụng không?
Đúng rồi. <laughs> <laughs> <laughs> Ừ. <laughs> Đúng rồi. Đúng rồi nè. <laughs> Đúng rồi! Ờ, sao vậy? Ừm. À, thật thà quá dễ bị lợi dụng, đúng hông? Hoặc là thật thà quá xong rồi những cái câu chuyện mà bên trong của mình á bạn, nhiều khi á là người ta sẽ chê mình là, ờ, xong rồi ờ, thì người ta sẽ chê mình thế này, chê mình thế kia, đúng hông? Thì nhưng mà thật sự mình là một người nói thật nha, ờ, hoặc là có những cái việc ví dụ như là, ờ, không thật ở đây là gì, ví dụ như là hỏi là ăn cơm chưa mà ví dụ như mình chưa ăn cơm ha, thì mình sẽ nói là "Ờ, ăn cơm rồi." để tránh đi cái việc là, ờ, người ta nghĩ là mình đang lợi dụng người ta rằng là mua đồ ăn cho mình. Mình thấy là một cái ờ, một cái câu chuyện mà nó dấy lên hiện hiện bây giờ rất là nhiều luôn. Nên là mình luôn luôn mình hạn chế những cái việc như vậy. Còn cái việc như mà, <sniffs> ừm, tất cả những cái thông tin cá nhân của mình nè, cái nào giữ được thì mình giữ, còn cái nào mình có thể công khai được thì mình sẽ nói hết tất cả mọi thứ. Ví dụ như là tính cách của mình như thế nào nè, ờ, mình có ưu điểm gì, mình có cái nhược điểm gì nè. Lâu lâu mình cũng sẽ thể hiện ra cho người ta thấy để sau này người ta phải đỡ bỡ ngỡ đi về cái tính cách mới của mình nè. <laughs>
Ừm. Ờ, đấy, đúng rồi. <laughs> Ừm. <laughs> À, đúng. <laughs> Ừm. Ừm. <laughs> Ừm, đúng rồi. Nói chung là, cứ thật thà chân thật là tốt nhất, đúng không? Cũng không cần thiết là người ta cũng không quan tâm là người ta đánh giá như thế nào. Cứ chật thật thà chân thật để cho người khác đỡ bỡ ngỡ và bản thân sau này cũng đỡ phải phải chứng minh là, ừ, tôi ừ, đúng rồi, tôi thế này tôi thế kia, rồi cũng đỡ bị công kích hơn. Nói chung là, cũng, à, rất là hợp lý. Ừm, thế thì khi mà, kiểu, như là ngoài cái việc mà bạn luôn luôn chân thật khi mà lại, ờ, có tạo một cái hồ sơ trên mạng xã hội này, rồi luôn luôn chân thật khi mà nhắn tin, thì khi mà hai người gặp mặt nhau ngoài đời đi, thì không biết là, ừm, nếu mà bạn gặp đối phương ngoài đời thì bạn có những cái cách nào để có thể là chia sẻ với họ một cách chân thật hơn này? Hoặc là có những cái hoạt động như thế nào để cho hai bên có thể xích lại gần nhau hơn?
Đúng rồi. Ừm. <laughs> Nhẹ nhàng hơn. Đúng rồi! Ừ. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. À, để nói mà làm thân hơn á ha, thì, ờ, thì trời ơi! Mình mình nghĩ tới cái anh này đi, thì thật ra khi mà hai người nói chuyện, trời ơi! Tụi mình nói chuyện cực kỳ nhanh luôn nha, tầm khoảng 3 ngày là tụi mình đi gặp mặt nhau rồi. Thật ra, ờ, cái tiêu chí ban đầu của mình á, là phải nhắn tin tầm cỡ 1 tháng, 2 tháng gì mình mới gặp cơ. Nhưng mà khi mà gặp cái anh trai này rồi á, trời ơi! Hông mình cũng nghĩ đó là một cái duyên thôi, rồi 3 ngày sau hai đứa mình gặp mặt luôn. Bởi vì hai đứa dành hết toàn thời gian nói chuyện với nhau, xong mà thấy cũng vui. Kiểu như là, mình sẽ dựa vào cái sự là đồng điệu để mình xem thử là, ờ, họ có hợp với mình hay không nè. Rồi sau đó là đi ra ngoài nè sẽ chia sẻ thêm về cái chuyện sâu xa hơn, ví dụ như là, ờ, về những cái kinh nghiệm của anh này nè, về những cái việc mà anh này trải qua, hoặc là, ờ, cuộc sống, rồi những cái cái cái cái, gọi là, ờ, tương lai á bạn, ừm, cái cái kế kế hoạch về tương lai Bởi vì mình nghĩ nha, ờ, đôi khi mình chia sẻ ra như vậy á, mình hông biết là sau này là, ờ, sau khi cái buổi gặp mặt này nó có còn là tiếp diễn được, nó có còn quen nhau được nữa hay không. Nhưng mà á nó cũng như là một cái cơ hội để mình có thể là tâm sự cùng với người lạ, <laughs> thì ờ, đúng rồi, ừm. Nó cũng sẽ, gọi là, ờ, làm cho mình giải tỏa được cái cảm xúc, nên là khi mà người ta kể chuyện với mình thì mình sẽ luôn luôn cảm nhận được rằng là, ờ, người ta có thật lòng hay là không nè. Và khi đó thì, ờ, mối quan hệ nó sẽ trở nên khăng khít, hay là càng ngày càng xa cách với nhau thì sẽ thông qua cái buổi gặp mặt đầu tiên á bạn.
Ừm. <laughs> Ôi, kiểu nhanh hơn. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ồ, hay nha! <laughs> Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi, đồng ý nha. Nói chung là cứ chia sẻ thật lòng những cái kế hoạch, dự định trong tương lai, không biết là có đi đường dài được với người này hay không, nhưng mà chí ít thì cũng cũng biết được xem là à cái người này có cùng chí hướng với mình không, có cùng cái lối đi với mình không, để còn biết là tiếp tục, đúng không? Chứ mà chẳng biết chẳng may mà người ta phản bác lại, hoặc là người ta không có ý định mà, ờ, đi xa cùng với mình thì thôi, ờ, kết thúc luôn cho đỡ mất thời gian. <laughs> Đó, đồng ý, đồng ý. <laughs> Ừm, thế thì khi mà bạn, à, ờ, thế thì khi sau khi mà hai bạn nói chuyện với nhau ấy, mà chẳng may là, ờ, hợp nhau đi, thì không biết là sau đó là, ờ, sau khi mà hợp nhau xong, thì có hẹn mặt, ờ, h hạn chế mà cái việc mà nhắn tin trên mạng xã hội, mà hẹn gặp mặt nhau nhiều hơn không? Hoặc là khi mà hai bạn không hợp nhau không, thì lúc đấy là đường ai nấy đi hay là vẫn có tiếp tục không?
Ờ. Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi. Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi, chính xác nè, ừm. Ờ. Ừm. Hồi trước thì mình cũng có gặp một anh như vậy nha. Ờ, mình nói với bạn là thông qua cái buổi đầu tiên thì mình sẽ có cái sự là đánh giá nhất định về người này, đúng hông? Và, ờ, cái người này á nha, ừm, mình khi mà đi chung với mình á là mình sẽ luôn luôn đánh giá thông qua những cái hành động của anh này. Mà trời ơi! Ý là, ờ, tự nhiên, kiểu, đang đi vậy nè, xong rồi cái cầm bịch rác, xong rồi, kiểu, quăng cái bịch rác ở ngoài bụi cỏ luôn. Cái là mình, kiểu, ôi trời ơi, tại sao lại như vậy? Trong khi ở đằng đằng kia mình chỉ cần đi một xíu thôi, tại bởi vì là đi dạo đi, a, đi vùng biển á bạn là nó sẽ có những cái bụi cỏ nè, cũng như là bên kia là biển và sẽ có những cái thùng rác ven đó để cho mình bỏ rác. Nhưng mà, trời ơi, quăng vào bụi cỏ luôn, cái là mình, kiểu, mình bị, a, mình bị khó chịu á bạn. <laughs> Ừ, bị khó chịu! Xong rồi cái mình sẽ đánh giá được là, ờ, con người này nó như thế nào. Đó, nên là, trời ơi, mình về cái là một bữa đầu tiên là hết rồi á. <laughs> Hết rồi.
Ừm. Ừm. Ồ, trời ơi! Ừm. <laughs> Sượng luôn. Ừm. <laughs> Một bữa đầu tiên xong là kết thúc luôn đó, hông có bữa thứ hai. Ờ, đấy, nói
<laughs> Hông có bửa thứ hai!
chung là một cái người đàn ông mà thể hiện là hoàn hảo và tốt với bản thân mình, nhưng mà cái vứt rác bừa bãi như thế thì cũng chưa chắc nha, có khi là đang giả vờ ấy. Ờ, với lại là <smacks lips> thì bằng một vài cái hành động nhỏ như thế thôi là cũng cũng biết được là, à, cái người này, ờ, ờ, bừa bộn này. Ừ, đấy, cái tính cách nó bừa bộn là cái tính cách nó như thế thành ra là không hợp luôn. Ờ, thế thế thế mà n n nếu như mà, ờ, gặp một người mà hợp thì không biết là sau đó thì bạn sẽ, ừm, có những cái cách nào để giữ kết nối với cái người đấy?
Đúng rồi! Chính xác á bạn. Ờ, cái tính cách nó như thế nào rồi. Ờ, đúng chính xác. <laughs> Ờ. Ờ, sao bạn? Ừm. Thật ra á nha, ờ, hồi nãy mình có kể với bạn là một cái anh mình gặp ở ngoài, xong rồi sau này thì tụi mình sẽ có sự có sự liên kết với nhau. Đây là lơ mình quen anh này ở trên ứng dụng là Tinder, nhưng mà cũng mình nói là trời ơi thật sự rất là có duyên luôn và hai đứa mình bây giờ cũng đã một cái c đang có một cái đang trong cái quá trình là, ờ, hẹn hò với nhau á bạn. Ờ, hông hẹn hò luôn rồi và <laughs> và thật sự á nha, ờ, mình cũng không hiểu là ông trời cho tụi mình gặp nhau, hay là thông qua cái buổi đầu tiên mà mình cảm nhận được là, ờ, tất cả mọi cái mọi cử chỉ, hành động, cũng như là cái lời nói chân thật của người ta á bạn. Người ta nói ra cho mình á, mình sẽ cảm nhận là được là, ờ, hồi kia người ta có một cái quá khứ rất là hơi đau khổ một tí và bây giờ mình muốn là, ờ, mình tới để mình làm cho người ta vui để mình xoa dịu hết những cái cảm xúc của người ta nè. Ờ, và người ta là một người rất là tốt, thế nên là mình không muốn buông và thật may là người ta cũng hông muốn buông mình và và hai đứa mình bây giờ đã có một cái cái cái cái cái cái gọi sao? Kết quả tốt hơn rồi.
Ừm. Tìm hiếu hả? À! <chuckles> Trời ơi, lãng mạn, lãng mạn. <chuckles> Ừm. Ừm. Ồ! Trời ơi! Ừm, nghe thôi là thấy lãng mạn rồi nó. Quen một cái người mà ở trên mạng xã hội, tại vì quen người trên m xã mà hội thì đôi lúc mà nó có hơi rủi ro, đúng không? Ừ, rủi ro rất là nhiều, nhưng mà <laughs> nhưng mà bây giờ lại gặp được một cái người mà gi tâm đầu ý hợp, rồi hiểu nhau như thế, rồi, ừm, bạn lại có một cái cảm nhận vô cùng tích cực về cái người đối diện đó thì cũng rất là vô cùng tuyệt vời, đúng không? Cũng rất là chúc mừng bạn vì đã tìm được một mối quan hệ như thế. <chuckles> Thế nên ngày ờ, ngày hôm nay mình cảm ơn bạn rất là nhiều về những cái chia sẻ vô cùng thú vị của bạn nhá.
<laughs> Trời ơi, thật thật, giả giả. Đúng rồi, hơi rủi ro thật sự. <laughs> Ừm. Trời ơi. Ôi, trời ơi mình cảm ơn bạn nhiều nha. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Mình cũng cảm ơn bạn đã lắng nghe mình chia sẻ nha. Tạm biệt bạn!